Oke. Berarti, s eee, Kakak sendiri, eee, apa sih namanya, di pekerjaannya tuh menjaga banget batas, eee, untuk yang apa ya? Enggak terlalu mengikuti tren-tren kayak gini berarti ya, Kak ya. Oke tapi kalau misalkan tren kan, Kak kalau kita ngomongin tren ya, Kak bukan kayak cuman fashion atau apa gitu ada juga tren-tren yang sehat nih, Kak. Kayak sekarang, kayak misalkan entah itu padel, terus apa? Tenis. Nah, itu Kakak juga ngikutin enggak sih, Kak untuk hal-hal yang positif kayak gitu?
Heeh. Ya. Betul betul betul. Mhm, mhm. Mhm. Nah. Eee, kalo yang untuk hal-hal seperti itu, aku ngikutin-ngikutin tapi maksudnya apakah aku pelaku? Enggak juga gitu, Kak. Jadi, hanya untuk apa? Update informasi, "Oh ada ini nih, ada ini nih." Nah, itu iya, aku update. Tapi apakah aku melakukan? Enggak. Kenapa? Eee, kalau aku mungkin melihatnya kayak, ada enggak ya teman-teman aku di komunitas ini yang ikutan begitu, gitu? Kalau ada, mungkin aku akan mencoba gitu. Tapi kalau di lingkar aku sendiri enggak ada juga ya, Kak, kayak kita kan mau ngapain ya ikutan begitu kan? Soalnya kan itu serunya kan ketika rame-rame ya, Kak. Eee, bener enggak sih? <chuckles>
Oke, gimana tuh? Iya sih, bener. Bener bener, Kak, bener. Oke, berarti konteksnya di sini dari lingkungan terdekat Kakak, juga enggak ada yang apa ya? Mengikuti tren itu meskipun positif ini ya, Kak, ya untuk yang olahraga gitu kan? Maksudnya, enggak terdorong untuk ikutan juga gitu berarti, Kak?
Mhm. Iya iya. Olahraga kan bisa banyak macam ya, Kak. Jadi, aku cari yang sesuai aja sih, kaya kadang-kadang jam akunya yang bentrok gitu, jadi aku tuh kalau olahraga cenderung yang sendiri bahkan, kenapa? Karena buat aku kayak jamnya tuh enggak masuk ke jamnya orang-orang yang lain gitu. <chuckles> Jadi daripada enggak olahraga, ya udah olahraga aja sendiri gitu. Kenapa? Ya olahraganya kan tetap penting gitu ya, yang repot itu kalau harus udah nyocokin dengan jadwal sosial <chuckles> anggota masing-masing gitu kan, itu kayak akhirnya malah enggak jadi-jadi olahraga gitu loh, Kak.
Bener. <chuckles> Bener, bener. Oke. Iya sih, apalagi kalau misalkan kayak tren-tren sekarang kan lebih, eee, olahraga yang lagi hype itu tuh bener-bener yang ber apa ya? Berkelompok gitu ya, Kak, ya, yang mainnya tuh harus banyak orang gitu enggak bisa sendiri gitu kan? Nah
Iya iya, betul betul. Heeh. Tapi sebenarnya, aku juga ngambil kelas sih, Kak. Kayak misalnya kelas zumba gitu kan. Itu kan juga rame-rame gitu ya, ketemunya di sana aja, tapi bukan dari lingkar sendiri gitu kan, Kak. Gitu sih.
Oh, gitu. Iya, isi. betul betul. Betul. Tapi Kakak, pernah ngerasa enggak sih, Kak, akhirnya ada apa ya? Kayak, eee, kehilangan otentik, Kakak nih, karena mencoba untuk masuk dan mengikuti tren gitu. Ad tuh, apalagi kalau bicaranya misalkan, eee, apa sih namanya, ya yang dulu-dulu lah, kan banyak juga gitu nih, Kak, trennya itu gimana tuh, Kak?
Heeh.